へえ、そうなんですね。え、それではまって、そのフェスに出てた方々の中で、なんかどはまりしたアーティストとかいらっしゃるんですか？
はい。 はい。 ああ、います。もちろんいます。なんか、もともと初めてその見たアーティストっていうのが、ま、初めて観に行ったっていうのはそのフェスだったんですよね。もうアーティスト自体って、あ、生歌っていうか、観に行ったんで、もちろん今でもずっとそのフェスはあの行ってますし。ええ、ま、アーティストとかも、あの主催者とか誰か分からなかったんですけど、今やっぱ、きり改めてその時知ったら、あの京都出身でとかっていうバンドだったんで、もうずっと好きですね。そのバンドは、そん時から。
はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 はい。 ええ。ええ、そうなんですね。
はい、そうですね。
その方々、メジャーデビューはされてるんですか？
メジャーはしてなかったんちゃうんかな。 でもあのメタいいはい。
あ、じゃ、追っかけて情報を知るっていう感じですか？
えっとね、してなかったはずですけど、でも、もう最近めっちゃ有名になりましたんで、多分なんか、いや、絶対絶対知ってます。はい。
へえ、すごいですね。 ああ、そうなんですね。
はい。あのスラムダンクのエンディングテーマ、歌った 10-FEET っていうバンドなんですけどはい。そうです。もう、私は、はい、10-FEET さんきっかけで、はい、そう、音楽好きになったと言っても過言ではないので。
ああ、はいはいはいはい。知ってます、知ってます、ええ。 ええ。なるほど。え、じゃあフェスきっかけとかだと、バンド系の音楽が多いですか？好きになる、方向性。
はい。 あ、そう、そうです、そうです、おっしゃる通りです。はい、ほんとにバンドきっかけの曲が多くて。なんかジャンルもちょっと偏ってしまうんですけどね。はい。あ、でも、ま、本当に幅広く聴いてる方じゃないすかね、まだ、はい、いろんなアーティスト好きです、ほんとに。
ふんふんふん。 <chuckles> うーん。 ふうん。へえ、そうなんですね。
はい。
じゃ、今は結構その色んなアーティストが聴けるようなあのフェスメインで、イイベントは行かれることが多いですか？